Aku tuh baru, kayaknya aku dalam ak mmm, 8 tahun kerja Kak, kayaknya aku baru cuman 2x deh Kak bener-bener aku cuti dan di rumah aja, jadi iya 2x doang Kak sisanya aku pasti kalau cuti ini ada keperluan, atau memang niat liburan Kak jadi emang jarang banget gitu nah ini tuh sempet jadi penanda juga gitu loh Kak kalau, kita tuh juga perlu recharge gitu dan ini tuh butuh apa ya pemrosesannya sendiri aja gitu Kak gak gak harus bareng-bareng gitu.
Mhm. dua kali ya. <chuckles> Mhm. Oke. Oke. Mhm, itu ke waktu kamu ambil cuti kamu jelasin gak ke apa namanya HRD gitu barangkali, atau ke atasan kamu bahwa kamu cuman, kan biasanya ditanya tuh mau kemana nih gitu.
Mmm. Nah itu benar banget Kak, budaya di Indonesia jeleknya itu selalu pengen tahu kalau cita kita tuh cuti mau kemana, padahal kan gak mesti kemana-mana kayak yang tadi yang kayak aku bilang aku cuma pengen rebahan doang di rumah gitu kan itu ada sih Kak kayak HRD aku tuh nanya jadi, kalau misalkan aku mau cuti yang tanda tangan aku itu kan harus HRD dan atasan aku langsung ya Kak ya nah terus yang pertama HRD aku nanya, "Mau kemana Mbak ini cutinya?" Tuh aku bilang kan aku jujur nih ke HRD aku ya, mhm, "ya nggak kemana-mana Mas emang harus kemana-mana ya kalau cuti aku cuman pengen tiduran aja di rumah" terus dia nanya, "emang kalau weekend aja belum cukup, Mbak?" "Ya kan kalau weekend aku harus ngurusin suami beda nih ini statusnya ini aku bener-bener butuh sendiri" aku bilang kayak gitu kan, mhm.
Heeh heeh. Heeh. <laughs> Heeh. Iya. Heeh. Jujur ya. <laughs> Oke, terus HRDnya gimana tuh reaksinya waktu Kakak, eee, jelasin dengan jujur? Heeh.
Dia agak kaget ya, heeh, dia agak kaget ya udah akhirnya dia terpaksa menanda tangan terus aku minta tanda tangan atasan aku lagi sama juga Kak pertanyaan kayak gitu akhirnya saking aku males menghadapi pertanyaan yang sama kayak HRD aku aku cuma jawab, "Ada keperluan keluarga Pak" akhirnya aku jadi bohong kan, mmm.
Oke. Oh gitu, ya ya ya, karena khawatirnya mungkin kalau Kakak waktu itu jujur, barangkali gak ditanda tangan tuh ini surat cutinya ya. <laughs>
Iya bisa jadi kayak gitu iya karena budaya di kita Kak nganggap kalau cuti tuh harus kemana-mana aku juga heran sih Kak sama budaya itu sebenarnya, padahal kan nggak mesti kemana-mana juga.
Heeh heeh. Iya tapi kan, eee, karena itu tadi Kak barangkali, karena biasanya orang cuti itu ada keperluan mendesak gitu kan, atau butuh liburan yang me memakan waktu cukup lama makanya kalau cuti itu pasti ditanyain kayak gitu ya Kak ya?
Iya kayaknya ya. Mhm mhm, padahal kan gak selalu ya Kak maksudnya, ya kebutuhan orang kan beda-beda ya ada yang me time-nya emang bener-bener pengen sendiri aja gitu nggak mau di a nggak mau ngajak orang-orang gitu kan tapi entah kenapa memang stigma kita kalau cuti itu harus kemana-mana gitu loh aduh ini salah banget sebenarnya ini.
<laughs> Oke oke, eee, terus menurut Kakak nih, mmm, kalau Kakak ingat-ingat waktu Kakak sendiri aja tuh di rumah nggak ngelakuin apa-apa, apa-apa yang betul-betul kayak sibuk banget gitu cuma nonton ataupun males-malesan, itu memang berpengaruh gak Kak dengan, mmm, apa namanya kualitas, eee, kehidupan Kakak ataupun semangat Kakak untuk bekerja kembali di keesokan harinya gitu?
Mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya. Iya. Iya.

Mmm, eee, pernah sih Kak aku kayak nanya juga ke teman aku gitu kan, eee, apa sih namanya, mungkin karena kita biasa komunikasi gitu ya kalau di tempat kerja, gua pernah nanya gitu, "Pernah enggak sih, ngalamin ngambil cuti 1 hari tapi nggak ngapa-ngapain, gitu?" Teman aku sebenarnya kaget Kak, kagetnya tuh kayak, "Lah emang mau ngapain kalau misalkan di rumah?" "Ya diem aja," aku bilang kayak gitu. Jadi, menurut mereka Kak kalau cuti tuh harus ngapa-ngapain Kak, jadi agak agak susah juga gitu aku, "Ini tuh yang ak aku lakuin tuh bener apa enggak sih sebenarnya?" Sebenarnya aku sempat mempertanyakan itu Kak tapi setelah aku, apa, pikir-pikir gitu ya, ya enggak ada salahnya juga ngasih waktu ke diri sendiri, "lu enggak mesti keluar-keluar juga" gitu Kak kalau cuti. Jadi aku sih nilainya setelah aku cuti 1 hari dan menikmati benar-benar hari aku gitu, ini kan me time ya Kak judulnya diri sendiri gitu kan, heeh, ini aku lebih rileks sih Kak, lebih segar akhirnya. Mhm.
Mhm. Iya. Mhm. <laughs> Oke. Mhm. Iya. Oke oke. Heeh. Betul. Iya iya iya. Oke oke tapi kan memang, mmm, tidak banyak mungkin ya yang cuma, cuti tapi di rumah aja gitu. <laughs> Nah setelah kamu ngerasa bersalah itu pengaruh enggak dengan keputusan kamu untuk mengambil cuti berikut-berikutnya, gitu. Kayak misalnya kamu enggak bakal di rumah aja nih ke depannya, misalnya kamu cuti tapi betul-betul menghabiskannya dengan, eee, liburan yang berkualitas gitu.
Iya, benar banget. Mmm. Sebenarnya ngaruh, apa ya, pengaruhnya sih kayak aku mungkin kalau pun aku cuti untuk diri aku sendiri, aku lebih condong kayak ada aktivitas yang tetap harus aku lakuin sih, Kak. Jadi enggak benar-benar kosong gitu entah aku misalkan, eee, tiba-tiba a belanja gitu Kak untuk kebutuhan rumah tangga, ya menurut aku tuh itu sepele tapi tanpa diganggu tuh ternyata menyenangkan gitu kan.
Heeh. Mhm. Iya. <laughs> Tanpa ada kepikiran kerjaan gitu ya? <laughs>
Iya benar banget Kak, tanpa harus lihat, eee, bales chat gitu-gitu kan, aku harus dikejar, eee, deadline gitu, belum lagi kalau misalkan aku harus komunikasi dengan customer, atau misalkan sekedar kayak aku baca buku yang udah lama banget aku beli, nggak kebaca-baca gitu kan kayak misalnya ya, terus sambil iya, sambil buat ngopi gitu kan yang niatnya pengen healing, tapi ternyata dengan kesibukan gagal terus baca buku, itu juga, aduh, akhirnya aku tetap masukin kalau aku cuti itu ada kegiatan yang bisa aku lakukan sendiri dan ini menyenangkan buat aku.
Iya iya iya. Mhm. <laughs> Buat koleksi ya awalnya? <laughs> <laughs> Oke. Oke, jadi nggak harus kayak liburan ja jalan jalan ke mana, enggak harus ya? Oke, yang penting kamu menyembuhkan diri aja gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang kamu suka gitu ya intinya. Oke, itu kan, eee, otomatis membutuhkan waktu ya untuk, eee, sampai ke tahap itu, eee, itu kamu berapa lama ya waktu itu, bisa memahami ataupun menerima keadaan kamu yang seperti itu?
Iya, nggak harus banget sih, Kak. Mhm. Iya benar banget, Kak. Benar.